母から預かった大事な書類があったんですけれど、それをですね、無くしてしまったようで。
はい。 へえ、そうなんですか。
ああ、なんか母も大事な書類だから、母が持っていて、無くすといけないからっていうので、私に預けてもらってたんですよ。それで、私はなんか自分の家に持って帰ってきたつもりはなかったんですけど、その母の家のええ、中で、えっと、置いてたつもりだったんですよね。ちょっと大事なものを置いてる場所があったので、そこに一緒に他の書類と、えっと、まとめて置いといたつもりだったんですよ。で、てあの、こないだあの、実家に帰って母と話をした時に、母がね、あの、ちょっとあの書類見せてくれるって言われた時に、あの、うん、分かったって言って、その、私が置いてあるはずのところに行って、探したら、これが無かったんですよ。
うん。 はい。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 はあ、そうなんですね。 はい。 はい。 うん。 はい。うん。 うーん、そうね、そう思ってましたもんね、そこにあるって。
そう。うん、そこに置いたのでと思ってて、で、「あれ？」って凄い焦って、私も顔が、うーん、わ、そうっていうか、まあ。<laughs> なんか血あ、血の気が引いちゃって、「さあ」っていう、こういうことを言うのかと思ったぐらい。<laughs>
うん。いや、そうですよね。うーん。 うん。 <chuckles> いやいや、ほんとに大変ですね。うん。
<chuckles> そう、それで、なんか母が待ってるし、このまま探し続けても、まあ誤魔化すってもいけないし、えっと、「ごめん、ちょっとほんとにここに置いてたと思ったけど、今、あ、行ってみたら見つからなかった」って言ったんですよ。
うん。 はい。 うん。 はい。
そしたらなんか、母がすっごく怒っちゃって。
うーん。 え、そっか。
うん、で、「そんな大事なもの、あなたにね、私がなくと、おあの、いけないから、だに預けてもらったのに。そんな大事なものどうして無くすの」ってもう、あの普段はそんな怒ったことって、これまで
うん。 はい。
まあ、見たこと無かったんですけど、その時はほんとすっごい怒っちゃったんですね。
うーん。 ええ、そうそうですか、そ、ほんとね、そう、辛いですね。
うーん、それでまあ確かに自分のあの、私が預かってその書類を渡されたのは覚えてるし。で、自分の記憶ではそこに置いたつもりが無かったんで、そこの記憶がちょっと間違ってるんですけど。でも、そんなに凄い怒られて、私もびっくりしちゃって。
うん。 はい。 うん。 うん。
その時にあのなんかこう、うすぐにごめんっていうか、「ちょっと私もそこに置いたと思ってたんだけど」って、もう私も焦ってるもんだから、よくなんかあの、対応もできなくって、母も怒ったまま、私もワタワタしたまま。
うん。 うああ、ね、ちょっと嫌な感じになっちゃいましたね、構図的にね。うん。
うーん、そうですね、あの特にこれまでそんなに怒ったとこって見たことなかったので、いや、母にとってはやっぱりちょっと大事な書類だったので、それを無くされてしまうっていうことが確かにね、あのまあ私も怒られても仕方ないんですけど、ちょっと私もびっくりしてしまってですね。
はい。 うん。 はい。
まあ、あの、無くしたのも悪いっていうのはもちろんそれもあるんですけど、その、ちょっと怒り方にびっくりして、ちょっとあまりその時に、あの、ちょっとごめん、見当たらないから探すからごめんっていうのを、なんかまあ、素直にそのまま言えばよかったのを、上手く私もこう謝れなかったんですよ。
うん。 あ、そうなんですね。あの、その、ごめんとかがあまり、まあ、ごめんとか言わ言え言えなかった感じなんですね。
はい。 ま、ちょっとね、1回ぐらいは多分言ったと思うんですけど、多分母のなんかあの、怒り方見てたら、なんか、もっとすっごくこう、なんでなんて言うかな、母には満足してもらえるような謝り方は、できなかったのかもしれないですよね。母にとっては、すっごく大事な書類で無くしたことに対して、ま、「ごめん、ちょっと探すから」みたいにちょっと軽く扱ってるように思われたとこも、今ちょっと冷静になって考えてみるとあったのかなっていう気はします。うん。
はい。 うん。 はい。 うーん。 はい。 うん。 はい。 うんうん。あ、そうなんですね。うん、確かにね、そういう場合ってね、難しいですけどね、早め早めのなんか、謝ることがいいのかなとは思いますけどね。
はい。 そう、だから、あ、おあ、ちょっと謝り方も足りなかったのかもしれないし、ま、あとは自分が確かに本当にね、その大事な書類の置き場所を忘れて、「何たることだ」って自分でも、<chuckles> 凄い思ったんですよ。この大事なね、書類で、預けてもらって、その、ね、お願いされたことも役目も果たせずに、母が大事と思ってるものも見当たらずに、「いや、どうしよう」って凄い焦っちゃったので、まあ、これをちょっとでも、うん、上手く
はい。 うん。 <laughs> ねえ、うん。 うーん。 うん。 ねえ。 そうですよね。うん。
なんとか関係を、その時の怒ったままでも、私も嫌なので
そうですよね。
うーん、上手くなんとか持っていきたいんですけれど、こういう時って、まあ、これね、私もやっぱり探してみたんですよ、その後も
あ、うん。 ねえ。 うん。
で、他のとこに置いたかなと思って、もちろん他のところも見てみたし、それか、もしかして私そこに置いたつもりで、持って帰ってきちゃったのかなと思って、で、ま、あの、自分の家の中とか鞄、その時の、持っていた鞄とかも辿ってみて、ね、ちょっとこう、折り畳んで入れて見当たらない、ちょっと、隅の方に行っちゃって見えないのかなとか思って、その時の鞄とかも見たんですよ。
はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。
うん、それでもなかったんですよ。
ああ、そうなんですね。そこまでしっかりとね、されたのに、ね、結局なかったっていうことなんですね。 最終的に見つかったんですかね？その書類は。
はい、だから いや、見つからなかったんですよね。なんかどこかに入れて、その、大事なものだって言われたんで、いつもとは違う、もっとなんか違う所に、入れちゃったのかなと思って色々見たんですけど、自分が見た中では見つからなかったですね。
うん。 あ、そうなんですね、うん。 うん。 そうなんですね。うん。ただ、まあ、ね、あの親子の関係ということではあるので、まあ、ちゃまあ何ですよね、は話す機会はね、あるとは思うんですけれど。ね、ただ、ごめんなさごめんなさいって謝るだけじゃなくて、その経緯も何かしっかり説明した方が、いい気はしますけどね。
はい。 うーん、それで、まだちょっとよく説明はしてないんですけど、実はその、見つからなかったって最終的に見つからなかったっていうことをまだちょっとゆえてないんですよね。
はい。 うん。 ああ、はい。
なんか言うとまた怒っちゃうかなとか思って、で、母はその後、まあ、そんな大事な書類無くすってことないよねっていうのをまたひ一言。なんかあの。そうそう、だから余計に言えなくなっちゃって、で、まあ、その書類がすぐに必要というわけでもなかったので、まあちょっと情報だけわかればいいっていうような感じだったので。で、それ以降は何も私も話をしてないんですよ。
はい。 うん。 うん、嫌ですね、それね。うん。 うーん。 はい。 うん、そうなんですね。うーん。
はい。それで、あの、その書類の発行を元に聞いてみると、再発行は可能なんですね。
はい。うん。 あ、そうなんですね、うん
はい。ただし、やはり、あの、母の書類なので、母がもう、あの、依頼をしないといけないわけですよ。
はい。 ああ、そうなんですね。
私が代理が出来ないと言う事は、母にやっぱり見つからないって言うのを言わなければいけないじゃじゃいですか。
うーん。 ん、ええ、ちょっとこ怖いですしね。その、お話伺っている限りね、怒られるのは凄い嫌ですよね。うん。
そう。 うーん、だからね、まだね、言えずにいるんです。どうしたらいいでしょう。
<laughs> そうですね。ねえ、ほんとに、いや、怖いんですけどね。ただ、まあ、ね、ああの、やっぱ、その経緯を説明した上で、はやま早め、早めで現時点の報告をした方が、その再発行、まあ、時間掛かると思うので、ね、もう現時点で今こうですって説明した方がね、ま、りあの、理想としては、あの、良いものは良んですけれどね、その、書類を提出するって言うところだけを考えたらですね、うん。
はい。 うーん。 はい。 そうですよね。うーん、こう、おっしゃるように、ほんとに、こう、悩んでいるよりも、もう、ね、見つからないし、どうしようもないので、ね、悩んでいて見つかるもんだったら、もう思いっきり悩んでいるんですけど。<chuckles> うーん、見当たらないものはね、見当たらないし、これだけ探しても見つからないので、多分もう分からないか、ん、それでまた、なんか、おお大掃除でもしてる時に、あれ、こんなとこにあったのかって言って、なんか、見つかりそうな気はしますけど、でもやっぱりうーん。
うん。 うーん。 <laughs> そうですよね、うん。 そうですね。 ねえ、そうですよね。なんかはい。ちょっとね、これ、いあの、そのままだと多分辛いし、ね、お母さんとの関係の中ですごく怒られるとこもあると思うんですけど、あ、例えば、その、お父さんであったりとか、その、兄弟姉妹だったり、そういうところを、ちょちょちょっと頼って相談するっていうのはいけそうですか？
はい。 ああ、あの、父はどうでしょうね、こう言ういう事って。でも、あの、姉妹がいるので、ちょっと、あの、うーん、言ってみようかな、ちょっと、なんか、こう、言って怒られたんだけど、どう思うみたいなことを、ああ、それは相談出来るかもしれませんね。うんうん、それはいとつ、うん。
うーん。 はい。 そうですね、うん。 ね、一緒に、ね、お話するのを手伝ってもらったり、探すの手伝ってもらったり、色々ね、あるかもしれないんで、うん。
そうですよね、なんかあのお姉妹だと何かちょっと良い考えも、もしかしてあるかもしれないし、もしかしてこういうとこ探してみたらじゃないですけど、<laughs> ありうん、なんか、いい考えがあるかもしれないですよね。でもそれはいい手だと思いますよ。ちょっと相談をしてみる。まあ、確かに早い時期に言った方がいいと思うんですけど、まあちょっとその前に、ワンクッション置いて聞いてみようかな。
はい。<chuckles> はい。うん。 うん。 はい。 うん。 そうですね、ワンクッション置いてですね、うん。<laughs> まあ、あ、まあ、あの、自身のね、気持ちも大切だと思うので、ね、そこも上手くやりながらってところですね。
<laughs> そうですね、なんかあの母に見つからないっていうことを言う前にはい、そうですね、妹にちょっとね、こういうことあったんだけどどうしよう、っていうのをはい、聞いてみて
うん。 <chuckles> はい。 うん。
まあ、でも妹も「うん、もうそれもう早く言った方がいいよ」って言うんだったら、もうその時は諦めるしかないかな。
そうですね。うん、少しでもちょっとね、ひぼあの今からできること一つ見えてきたってところでね、そこはちょっと何よりだと思います。
はい。 そうですね、なんかずっとこう悩んで「どうしよう、どうしよう」と思って言いたいけど言えないしって思っていたんですけど、まあ、でも少なくても、ええ、これだけはやってみても、それだったら諦めようっていうところが見えてきたので、ちょっと心が楽になりました。
はい、あのみえあのね、あの先が見えた見えたってことでよかったです。今日は本当にありがとうございました。
よはい。 こちらこそ、アドバイスを頂いて助かりました。ありがとうございました。